Nah, sebenarnya lebih ke akunya ya, dulu aku kira ya orang tuaku itu ke akunya jadi kayak, nggak sesayang kayak orang tua lain ke anaknya gitu. Dulu pernah aku menang lomba futsal <chuckles> waktu SD, heeh, itu heeh.
Oke oke. Futsal ya. Itu itu kamu atau abang kamu tuh? Ok oke.
Aku, random emang, eee, ada futsal putri, aku random ikut, ternyata menang juara 1 dan yang dapet pialanya tuh aku, karena aku yang dipilih jadi kaptennya kan pada saat itu. Nah, orang tua temen aku bilang, gitu, banyak yang bilang ke aku, "Wah ka hebat ya, perempuan bisa main futsal. Wah, keren banget bla bla." Ibu aku tuh gak bilang apa pun gitu dan disitu aku mikir, "Ih, ibunya temen aku lebih sayang sama aku," gitu.
Wow, keren. <chuckles> Ibu kamu waktu itu gak bilang apa pun cuman kayak, jadi joget-joget gitu, di samping lapangan barangkali ya. Aksinya mungkin, <chuckles> oh, enggak enggak, oke oke oke. Barangkali ibu kamu menunjukkan dengan aksi kan tadi, eee, orang tua kamu, gitu, aksi apa tuh yang kamu kamu gak ngeh waktu itu sebenarnya, tapi ibu kamu sebenarnya itu lagi dukung kamu, ada enggak yang, eee, kamu miss disitu?
<chuckles> Nah itu, untungnya enggak untungnya enggak. <laughs> Jadi heeh? Iya. Nah itu, aku baru eee, aku ternyata, ibu aku tuh setiap aku ya gitu ya, menang sesuatu atau rangkingnya bagus, ibu aku tuh, selalu masakin sesuatu yang, wah banget, kayak gitu, ditambah ibu aku kan jarang masak Iya, setelah selesai atau misal besoknya karena misalnya bahan-bahannya lumayan susah nih dicarinya jadi belanja dulu, besoknya masak, kayak gitu, cuman dulu aku ngiranya ya ibu aku lagi pengen masak aja masak yang heboh gitu, ternyata, baru aku sadar, oh, itu cara nunjukin, s apa ya, eee, bangganya ibu aku tuh dengan cara masakin aku, kayak gitu.
Oh, setelah setelah selesai gitu ya? Oh, gitu. Mhm. Oke. Oke, tapi ibu kamu hadir kan waktu kamu i eh, waktu kamu pertandingan futsal itu?
Ada, waktu aku ke atas panggung pun ibu aku ada dan cuman senyum aja dan gak bilang apa-apa, gitu.
Oke oke tapi bentuk, eee, hadirnya ibu kamu itu, bisa dibilang dengan aksi juga gak sih? Aksi datang dengan keberadaan dia menunjukkan, eee, dukungannya tuh, eee, dengan pertandingan kamu.
I heeh. Mhm. Iya, bener, itu sebenarnya dukungan ya tapi yang namanya anak yang gak b b bersyukur gitu ya, <laughs> jadi dianggapnya pokoknya pengennya dipuji gitu. <chuckles>
Ak oke. Oke oke oke, karena kamu waktu itu belum tahu teorinya ya, ternyata kasih sayang ataupun cinta itu beda-beda loh bahasanya, gitu ya.
Iya. Betul.
Oke oke oke, terus terus gimana?